जी, ये आपने बहुत स सही सवाल पूछा। एक्चुअली होता क्या है कि इ व ये बि बि बि बिल्कुल आपने सही कहा कि ल लत तो यह है। अगर देखा जाए तो देखिए लत 2 तरह के होते हैं। लत अच्छी भी हो सकती है, लत बुरी भी हो सकती है। पहले मैं जब स्क्रॉल करता था, तो मैं स्क्रॉल करने में घंटों-घंटों अपने बिता देता था। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं पहले मेरे जो इंस्टाग्राम के स्क्रीन टाइम होते थे वह 12 घंटे, 9 घंटे ऐसे होते थे। जी, जी और वो उस वक़्त सिर्फ मैं रील्स ही देख रहा हूँ और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। फालतू के रील्स देख रहा हूँ, यूट्यूब चला लिया और उससे एक चीज़ क्या हुआ था कि मेरा जो अटेंशन स्पैन होता है मतलब किसी एक चीज़ को देखने का जो रुके रुक के देखने का वह बहुत मतलब सेकंड्स में हो गया था। मतलब मुझे कुछ अच्छा दिखा, मैं वहाँ पे स्किप हो गया कुछ और अच्छा दिखा, मैं वहाँ चला गया। लेकिन जब फिर मैंने एक विदियोस देखी, एक वीडियो देखी जहाँ पर मैंने देखा कि कैसे हम भी क्रीऐट करके कुछ डाल सकते हैं। फिर मैंने धीरे-धीरे क्रीऐट करके डालना शुरू किया और आप जानके स चौंक जाएँगे कि आज के डेट में मेरा इंस्टाग्राम का मैं हार्डली मेरा वीकली रि मेरा जो म अ, मंथली रिपोर्ट होता है, मैं दिन के एवरेज 50 मिनट्स से 45 मिनट्स ही यूज़ करता हूँ। तो यह, ह तो जी।
जी। सही कहा। ऐसा चला जाता था, ओहो! जी। ये तो बड़ी अनोखी बात बताई। हुँ। जी। <chuckles> हुँ। ठीक है। हुँ। बिल्कु जी। ओह वाह! ये तो आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपने कहीं न कहीं एक मॉडरेशन्स अ, इस्तेमाल किया सोशल मीडिया पर। एक अपना संतुलन बनाया और जहाँ पे आप कंटेंट को कंज़्यूम कर रहे थे, वहाँ आपने कंटेंट क्रिएशन का काम किया, ये एक अच्छी उपलब्धि है। तो ये बताइए कि जैसे आज के युवा बहुत बड़ी इसे एक अवसर के तौर पे देखते हैं कि सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि मिलती है, पैसे कमाने के मौके मिलते हैं और बहुत एक अच्छी जल्दी सक्सेस पाने का एक मौका होता है। तो ये कितने सच्चाई है इसके पीछे?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
बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी। देखिए, ये एक बोलते हैं ना जैसे काँटा डाला ज अ, पानी में तो मछली पकड़ मछली फँस जाती है। ये बिल्कुल उसी तरह का कुछ है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी हम कैसे पैसा कमा लें। मतलब हम किसी को देखते हैं, वो मतलब हम उसके पीछे का स्ट्रगल देखते नहीं कि वह कितना रातें उसने ऐसी काटी हैं, कितनी मेहनत उसने की है। हम बस इतना देखते हैं कि भाई उसके पास 1 गाड़ी है। उसने कैसे कमाई? तो उसने सोशल मीडिया पे आके वीडियो बनाके कमा ली, तो मैं भी कमा लूँगा और ये सोचके वो चले जाते हैं। जबकि अगर आप सोशल मीडिया पर अपना कंटेंट बनाना चाहते हैं तो आपका व्हाय क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों करना चाहते हैं इस चीज़ को?
हाँ। अच्छा। क्या बात है। हुँ, हुँ। बिल्कुल। जी। ठीक है। सही कहा। ये बात आपने बहुत अच्छी बताई।
जी, अगर आपको ये पता हो हाँ जी, आपको अगर पता हो क्यों करना चाहते हैं? तो आपको ये भी पता च अपने आप आपको इस चीज़ का आंसर मिल जाएगा कि मुझे करना कैसे है।
हुँ। जी।